Ờ, mình nghĩ nha tại vì hiện tại đang mình đang học tiếng Trung á, văn bằng 2 tiếng Trung.
Ừ, thú vị ha! Ừm.
Thành thử ra cái thứ mà khiến cho mình mỗi ngày đi học rất là chán là tại vì cái số lượng bài tập, nó nhiều quá!
<laughs> Bài tập nhiều quá nên là cũng gây mệt mỏi nhỉ? Ừ. Như
Đúng rồi. Thật. Ừm. Ừm, những cái lúc, ưm có những buổi á nha là cái bài tập nó bị ứ đọng á, bài tột tuần trước mình còn chưa xong, bài tập tuần này đã cho thêm! Thật sự luôn ngày ngày hôm sau là mình không muốn đi học luôn, nó quá là
Ừm. <laughs> Rồi. <laughs> Điều gì mà làm cho cái bài tập của bạn nó ứ đọng như thế? Là do bạn vừa đi học vừa đi làm nên là nó bận rộn quá và không thể làm kịp à? Hay là trì hoãn cá nhân? Ừm.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, tại vì hiện tại mình cũng cũng đang, gọi là, vừa đi học vừa đi làm á. Thêm nữa đó là cái cái cái môn học, ừm, của mình hiện tại, ơ, là cái ngành của mình á là là là tiếng Trung á, thành thử ra nó là cũng, gọi là, cái ngành ngôn ngữ tương đối là khó đó. Á.
Ừ. Ừm. Ờ, nhưng mà nó thú vị mà, đúng không? Trung Quốc mà học ngôn ngữ rồi lại học văn hóa các thứ nữa. Đấy.
Đồng ý, đồng ý. Hoàn toàn đồng ý, là là nó là một cái ngành rất là thú vị, tuy nhiên là cái độ khó của nó là không phủ nhận. <laughs>
Ừm. Ừ. Chữ thì chữ, ơ nhưng mà không biết là bạn học chữ ph à, bạn học chắc là học phổ thông chứ, đúng không? Giản thể chứ? Ừ.
Ừm, mình học về giản thể á bạn, mình học giản thể thì cái cái cách học của giản thể thì nó sẽ tương đối dễ hơn. Tuy nhiên rằng là mình là người nước ngoài mà, cho nên là hông thể nào tránh được cái sự khó của nó. Có những cái bài tập á bạn, phải kể cho bạn một trong những bài tập á, không phải là mình hông muốn làm đâu nhưng mà nó khó quá mình làm hông có xong. <chuckles>
Ừ. Đúng rồi, ừm, công nhận. <chuckles> À, tức là có bắt đầu nhưng mà không hoàn thành nó được cho nên lại mới mới có cái cảm giác là nản, đúng không? <laughs>
Đúng rồi, đúng rồi. Mình mình có làm mà, nhưng mà cái khối lượng bài tập mà mà mình nhận được nhiều môn mà, xong rồi lại thêm, kiểu như là, cái, ờ, cái cái bài tập nó khó nữa. Một thời gian ngắn thì thiệt sự với bạn mình hông có thể nào làm hết được, mà khi mà không làm hết nó lại là dẫn đến rất là chán khi khi mà đi học. <chuckles> Khổ.
Ừ. Nghe tội quá! <chuckles> Ừm. Đấy. Ừm, nó tồn đọng, phải không? Nó tồn đọng rồi cứ mãi cứ cảm giác là bế tắc vì mãi không xử lý được hết cái chỗ đấy, phải không?
Thúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đó là tình trạng mà mình cảm thấy mỗi lần đi học nó một cực hình. Giáo viên á, những cái giờ giảng viên hỏi mình là "Làm bài xong chưa?" Mình xin phép trả lời luôn à: "Em chưa có làm được gì hết trơn." <chuckles>
<chuckles> <laughs> Ừ. Mình chưa. <laughs> Ờ. Thường xuyên phải xin lỗi cô giáo nhỉ? <chuckles>
Ừm. Đúng rồi, mình cảm thấy cũng hơi phiền á, thì cũng thấy tội cô giáo nhưng mà thôi biết am biết sao được bây giờ.

Ưm, với mình nha, hiện tại nó là một cái gì đó nó vẫn đang ở mức, gọi là, ờ, ăn ở trong mức an toàn á. Đúng rồi. Chứ
Ừm. An toàn. Ừ, kiểu, chấp nhận được, đúng hông? Ừm.
vẫn có thể chấp nhận được, kiểu như là, mình vẫn kiểm soát được cái vấn đề đó, tuy rằng là bài tập nhiều nha, nhưng mà mình vẫn kiểm soát được cái khối lượng kiến thức mình học vào, và cái cái khi mà mình đi học mình vẫn hiểu bài. Thì đó là cái thứ mà mình vẫn kiểm soát được.
Rồi. Ừm. Rồi, tức là ừ, tức là, kiểu, vẫn hiểu và vẫn tiến bộ, chẳng qua là cái việc mà thực hành bài tập là nó hơi bị bế tắc một cái là do không có thời gian thôi, phải không? Mà nó cũng khó khó thôi, ừ, mà nó cũng khó nữa, <laughs> chứ còn học thì vẫn chấp được, nhỉ? <laughs> Học thì vẫn học tốt. Ừm.
Đúng rồi. Không vừa không có thời gian mà nó lại khó nữa. <laughs> Ừm, học. Nhưng mà đôi khi, ờ, đi làm á, đi làm trên, ơ, công ty rồi tối đi về lên trường học, ừm, có những lúc là mình mệt chứ, mệt! Rồi là thành ra là còn khi đôi khi còn ngủ ở trên lớp nữa. <laughs>
Ừm. Ừm, mệt thật. Đấy, <laughs> tham công tiếc việc mà, vừa học vừa làm nữa. Thế thì trong những cái lúc mà bạn, kiểu như là, có rơi vào cái tình trạng mà bị mệt này, mệt về thể chất, xong rồi dẫn đến cái việc chán nản học hành như thế ấy, thì có bao giờ bạn đặt câu hỏi cho bản thân, theo cái kiểu là, ờ, "mình học cái này để làm gì ta?" Rồi, kiểu giống như là, bị, ờ, bị bị bị mất phương hướng đấy. Ừ, đó. <laughs> Nhiều lắm. <laughs> <sniffs> Ừm.
Thì đó. Ừm. Hiểu. Ừm. <laughs> Ép buộc. <laughs> Hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, h ừm, nhiều lắm. Nhiều khi á, thật, tại vì mình trước kia á là mình cũng học một ngành rồi, nhưng mà ngành đó nó hông có liên quan gì tới cái ngành sau mà mình học, và thậm chí nó cũng hông liên quan tới ng cái công việc của hiện tại của mình luôn. Đó, thành thử ra là khi mà chọn lại cái ngành thứ hai này á, thì đôi lúc nào đó mình đặc biệt là những lúc mà mình cảm thấy rất là chán nản với việc học á, mình có một cái suy nghĩ gợi lên là "tại sao tôi phải học cái ngành này?" Trong khi đó nó vừa ưm, nó vừa tốn thời gian, nó vừa, ờ, ừm, tốn tiền, mà nó còn tốn sức khỏe nữa. Đó, đó l mình
Ừ, đấy. Tại sao mình lại. Ừm. <laughs> Ừ. <laughs> Công nhận. Ờ, thế thì cái câu trả lời là gì?

Ờ, đấy, cũng, gọi là, tạm thời là tạm thời là, kiểu như là, tránh giúp bản thân né những cái mà gây mệt mỏi, đúng không? <chuckles> Bằng cách nghỉ học. Ừ, ừ. <chuckles>
<laughs> Ừm. Rồi có một cái gọi Ờ, rồi có một cái cái cái câu chuyện nữa là đôi khi á, cái về mặt lâu dài á là mình bị mất cân bằng á giữa việc học, thì mình cũng sẽ phải cho mình một cái không gian để để mình lấy lại cái năng lượng, bằng cách là mình đi du lịch nữa bạn. Có nha.
Ừm. Ờ, đúng. <chuckles> Rất là biết cách chiều bản thân, rất là biết cách, ơ, <chuckles> chăm sóc bản thân về mặt tinh thần. <chuckles>
Thiệt. <laughs> Đặc Đặc đặc biệt là những cái lúc mà nó diễn ra những cái kỳ thi quan trọng á, thiệt sự.
Ừm, chị bạn lại thay vì lại vùi mặt vào sách vở, thì bạn lại chọn cách là đi ra ngoài cho sảng khoái tinh thần để lấy
Ồ, đó là những Yeah hông, hông, hông, ý là ý là cũng cũng có, gọi là, vùi mặt vô, nhưng mà khi mà mệt quá thì cũng phải là chui ra. <chuckles>
<laughs> Ờ, đấy. <chuckles> Thế bạn có hay, kiểu như là là ừm, kiểu như là có một cái thói quen riêng, để tạo cảm hứng học tập không? Ví dụ như là có nhiều người thì, kiểu như là, phải vừa nghe nhạc vừa học này, hoặc là tìm một cái không gian rất là thư giãn để học chẳng hạn, đấy. <sniffs>
Hiểu hông? Ừ. Khó. Ừm, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu. Mình có một cái phương pháp mà hông giống ai, à, hông biết là chắc là mọi người không á
Ô kê, mình tò mò đấy. <chuckles>
Cái cái phương pháp của mình nó cũng, gọi là, tương đối là là là dễ dàng thôi, nhưng mà chắc là ít người thực hành đó là phương pháp tam hít thở.
Ừm.
Đó. Hít
Thít vơ hít thở và học. <laughs> Ai cũng cần hít thở mà, <laughs> à.
Hông. Hông, biết biết là ai ai cũng cần hít thở, nhưng mà đôi lúc ra mình cảm thấy là mình đang học, đúng hông? Mình chán mình sẽ dừng lại mình dừng lại cái việc học đó để mình tập hít thở, nhưng mà hít thở có kỹ thuật nha, chứ hông phải là muốn hít thở sao hít thở.
Ừm. Ừm. À, à, à, mình hiểu rồi. Ừm, rồi, rồi, rồi, hiểu rồi, chứ không phải là, kiểu, <chuckles> vừa học bài vừa hít vào thở ra. <laughs> Ô kê, ô kê. <chuckles> Rồi, rồi, mình hiểu, mình hiểu. Thì thì sau khi mà bạn áp dụng cái cách đấy, thì bạn thấy nó có tác dụng như thế nào? Có giúp bạn tập trung hơn không? <sniffs>
Đúng rồi. Hít À. Ô kê, cái đó mình không thấy hiệu quả. <chuckles> Ừ hừ.